हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अ, देखिए अ अ, थोड़ा समय जैसे बीता उसके बाद मैं कहूँगा कि अ, एक शो और था जो मुझे बहुत पसंद था, वो था शाका लाका बूम बूम। वो, वो भी मेरा बहुत पसंदीदा शो था अ, <chuckles> उस उस शो का सबसे ख़ास बात ये था ना कि उस शो में ना कुछ बच्चों को लेके अ, वो शो बनाई गई थी जैसे अ, वो बच्चे मान लीजिए किसी भी मुसीबत में रहते हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो उस मुसीबत से निकलने के लिए उनका एक साथी था और वो साथी था उनका मैजिक पेंसिल। तो वो जो मैजिक पेंसिल था ना जी, जी, जी, जी, जी।
आ जी। हुँ। हाँ। बहुत पेंसिल चली थी, वो उस दौर में जी, जी बहुत पेंसिलें चली थी। शाका लाका बूम बूम की। जी, जी, बिल्कुल। हाँ।
वि जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और वो जो पेंसिल थी ना, उस पेंसिल के साधारण से ही पेंसिल थी। लेकिन पेंसिल थोड़ी-सी लंबी थी और उसके ऊपर जैसे मान लीजिए एक मुखौटा टाइप का कुछ बना हुआ था अ, जो देखने में थोड़ी-सी अनोखी लग रही थी। तो उसी मैजिक पेंसिल से जैसे संजू अगर कुछ भी बनाता था, जो मुख्य किरदार था संजू अगर वो कुछ बनाता था तो वो जैसे जीवंत हो जाती थी। तो अ, ये मान लीजिए कि क्या कहें कि दिल में इतनी ज़्यादा हमारी आस थी कि एक बार भगवान, एक बार कुछ भी करके मुझे ना वो मैजिक पेंसिल दिला दो, बस तो उसके बाद मैं तो दुनिया जीत लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये, ये शो भी बहुत दिल के खा पास था मैं कहूँगा।
हाँ। <chuckles> बना होता था। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हमें मिल जाए। <chuckles> जी। बिल्कुल। जी और देखिए बच्चों की इसी सोच का जो कंपनियाँ है, उन्होंने फ़ायदा उठाया था, उन्होंने मार्केट में वैसी पेंसिल लॉन्च कर दी थी। और जो बच्चे थे मतलब वो ज़िद पकड़ के बैठ जाते थे, इसी उम्मीद में कि हमारे पास वो पेंसिल आएगी, हम जो बनाएँगे वो चीज़ बन जाएगी। वाक़ई देखिए अ, देखिए कितनी मासूमियत थी लेकिन आप देखिए उस दौर में बच्चों में कि अ, वो उस पेंसिल को इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने शाका लाका बूम बूम में वो पेंसिल देखी थी और इसी उम्मीद से वो लेते थे। अ, तो ये तो देखिए जो 90s के अंदर जो रहती थी, 80s-90s की बात कर लें हम अ, बहुत मासूमियत वाला एक बचपन रहता था। देखिए आपको आज भी वो सारे के सारे किरदार याद हैं। है ना? अ, और आपने आप भी कभी शक्तिमान बने होंगे, शू-शू करके ऐसा हर बच्चा बना है, तो हर बच्चा बना है और पिटाई भी बहुत खाई है इस चक्कर में, <chuckles> तो आपको क्या लगता है कि जो अ, वो एक दौर था, जो देखिए हफ़्ते में 1 बार, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए। आपको कोई ऐसे शोज़ हुआ करते थे वो देखने को मिला करते थे। अ, लेकिन आज तो देखिए अ, घरों के अंदर ओटीटी है, कार्टून नेटवर्क है, टैबलेट है, बच्चों के पास में भी मोबाइल है, लैपटॉप है अ, बहुत सारे उनके मनोरंजन की चीज़ें हैं। आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है, उस दौर के शोज़ में और आज के शोज़ के अंदर?
पूरी तरह से पूरी तरह से, बिल्कुल। <laughs> जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> हर बच्चा बनाए, बिल्कुल बनाए। <chuckles> जी। जी, जी, बिल्कुल।